كنت عايز نصحيتك كده في موضوع بامُر بيه الفترة دي وملّخصه إن أنا مبا يعني أحافظ إزاي على مبادئي وقيَمي وأصالتي اللي أنا اتربّيت عليها والعادات اللي أنا اتربّيت عليها من غير ما أخسر أصدقائي أو صداقات سطحية شوية بسبب إرضاء الآخرين، يعني أنت عارف طبعًا ال إختلافات الثقافات و ولو أنت عايش في مكان كل واحد بيبقى ليه ثقافة مختلفة وعادات مختلفة الواحد بيكون مُعرّض إن يخسر أي حد أي أي صداقة من دُول ب ب بطريقة بسيطة جدًا لو بس بمُجرّد ما بدأ يتكلّم معاه اكتشف إن هو على ديانة تانية والّا على طائفة تانية والّا على طريقة تانية، الواحد يعمل إزاي الموضوع ده؟ أو يوازن إزاي ما بين الحاجة اللي هو اتربى عليها وعايش عليها، وفي نَفْس الوقت إرضاء الناس عمومًا في حياته؟
طبعًا يعني أنا متفهّم حاجة زي كده وقد إيه ي أنت طبعًا تبقى عايز إن أنت ت ترضي الناس، وفي نَفْس الوقت إن أنت ت تحافظ على ال على اللي أنت اتعلّمته واللي أنت اتربّيت عليه، ودي حاجة طبعًا مهمّة جدًا علشان تحافظ على ال آآ يعني ال الأصالة ال اللي عَندك و و وطبعًا يعني الموضوع مش سهل خالص يعني إن أنت تاخُد فيه قرار، آآ ولكن خلّيني أعرف أكتر يعني، إيه المواقف ال اللي أنت مرّيت بيها خلِّتك تحسّ بكده أو يعني شايف إنها آآ يعني خير مثال على ال على الموضوع ده؟
فاهمك، فاهمك ويعني الفترة دي يُعتبر أنا بامُرّ كده بمرحلة يعني غريبة شوية زي ما باقول لك، إن أنا ممكن لو قابلت حد من طائفة تانية شوية أو مختلف عنّي وبدأ يفهم إن أنا مختلف عنّه مب ممكن يبعد عنّي أو ممكن يحس كده ال إن أنا <exhales> يعني مش مش عارف إيه الحاجة اللي أنا يعني إيه الحاجة يعني ما ي ما مش عارف إيه اللي أنا باعملُه بالضبط أو مش عارف الحاجة دي ممكن تضايقه، يعني مثلًا مُجرّد ما يختل يح يعني يعرف كده إن أنا على طائفة تانية، ألاقيه يختلف معايا تمامًا.
إمم.
بمُجرّد ما يعرف إن أنا على طائفة تانية، ألاقيه يعني ممكن يعني يق يسكت خالص أو ما يتعاملش معايا، بمُجرّد ما يعرف إن أنا طريقتي مثلًا مختلفة عنّه في حاجة آآ، فدايمًا هتلاقيني باغيّر من نَفْسي علشان بس أرضي الناس اللي حواليّا، فمش عارف أحِل الموضوع ده خالص.
إمم. هل يعني أنا عارف حاجة زي كده ممكن تكون مأثّرة عليك إزاي آآ، بشكل سلبي و وخصوصًا إن أنت يعني واضح من كلامك طبعًا إن أنت بت بتبقى مُهتم جدًا بآراء الناس، وبتبقى مش عايز تخسرهم ويعني آآ، ب بتسعى إن أنت ترضيهم وكده، ولكن خلّيني أسأل لك سؤال، يعني هل أنت شايف إن إن هو الشخص ده مثلًا أو ال ال التجربة اللي أنت ل لسه مرّيت بيها دلوقتي دي، هل شايف إنّها حاجة سلبية من ال من الشخص ده أو حاجة أنت تبقى شايف إن أنت لازم آآ، تتواكب معاها أو إن أنت تحاول إن أنت رغم كده ت تكمّل فيها أو م يعني ت تحاول تتكيّف مع الأمور بشكل كبير؟
امم، فاهمك. أنا باحاول أتكيّف على قد ما أقدر، لكن التكيُّف ده بيبقى صعب شويّة. يعني إيه بيبقى صعب؟ مش بالاقي الموضوع بالسهولة اللي أنا مُتخيّلها خالِص. بالاقي الموضوع كده بيبقى آآ دايمًا باكون واخد حَذَري، دايمًا طول ما أنا عايش مع الناس، عايش وأنا واخِد حَذَري مِن إن أنا آآ أعمل حاجة تكون عكس ثقافتُه، أعمل حاجة تكون عكس أسلوبُه، أو عكس حياته، آآ فب باكون دايمَّا واخِد حَذَري مِن الحتّه دي، لدرجة إن أنا ممكن أتشَكِّل في حياتي الشخصية علشان أرضي حد مُعيّن أو طَرَف مُعيّن بس بطريقة مُعيّنة. ده اللي أنا ب ب ده اللي أنا باحسُّه الفترة دي، وده اللي أنا باحاوِل آآ أعمله، لكن مش عارف أعمل إيه الصراحة علشان الموضوع يتحسّن معايا.
امم. امم. صحيح. هل فكَّرت في مرّة قبل كده إن أنت تاخُد رأي حَد من الناس القريبين منَّك، زي آآ سواء كانوا الأهل أو ال يعني ال الأقارب، أو حاجة زي كده في موضوع زي ده؟ ويعني كان رأيهم إيه مثلًا لو جرّبت إن أنت تاخُد رأيهم في حاجة زي كده؟
يعني أنا بالنسبة لي خَدت يعني باحاول آخُد رأي الناس اللي قريّبين مني مثلًا، آآ لكن الناس اللي قريبين مني كده كده هيعملوا لي support ليَّ، أو هيدعَموني في كلامي. بس أنا مش عايز حد يدعَمني قد ما هو يكون طَرَف مُحايد، يعني إيه طرَف مُحايد؟ يعني يكون شايف ال ال الموقِف من الناحيتين. أنا عايز أحاوِل أعرَف الصحّ إيه، الصحّ إن أنا أعرض مقتن يعني معتقداتي وعاداتي وتقاليدي بطريقة من غير ما حد يتضايق. طيّب لو حد اتضايق المفروض أحافظ على صداقتي بِيه إزاي؟ والّا الموضوع المفروض ما يفرِقش معايا؟ إزاي أوازِن بين الحتّتين دول؟ ولو فعلًا لقيت ح الناس بيدعَموني في ال في ال في الحِتّة دي ولقيت ناس بيتكلّموا معايا، وبيساعدوني في إن هُم يقولوا لي إن أن إن أنت صح، وإن أنت ما عندَكش أي مشكلة، لكن مش دايمًا بالاقي الحلول دي ب بشكل بنَفْس الصورة دي، أو بنَفْس الأسلوب.
آه، أنا فهمتك كويس جدًا، يعني من خلال كلامك، أنت بت بتبحث عن الن النَقْد أكتر من إن أنت ب بتبحث عن ال المُجاملة أو عن إن حد ي يشوف ويقول لك إن أنت كويس في الموضوع ده من غير ما يقول لك إن إن في مشكلة أو إن يقول لك إن أنت محتاج ت تحسّن حاجة معيّنة. و وأنا مُتفاهم ده طبعًا، لإن آآ، أنت شايف إنّها مشكلة، فبالتالي هتبقى عايز تعرف ال آآ، الحَل إيه، أو الموضوع يعني ممكن ي ي يتحَل بشكل إزاي و وأنا مُتفهم ده جدًا يعني. ولكن يعني هل بتبقى شايف إن إن أنت لازم تتقبَّل الناس زي ما هي، والّا لازم تكون مَرِن في حتّة تقبُّل الناس، آآ، يعني أو إن أنت تكون يعني مُنغلِق شوية على نَفْسك، في إن أنت بتتقبَّل بس الناس اللي هي قريّبة منّك، بتبقى يعني بتتصرّف إزاي في حاجة زي كده؟
فاهمك، فاهمك. يعني في الوقت اللي زي ده، باحاول على قد ما أقدر إن أنا أكون مَرِن مع الناس وباحاول أوضّح لهم إن أنا مَرِن جدًا معاهم ومش لازم إن هم يضايقوا منّي أو أنا أضايق منّهم بسبب اختلاف شوية في الثقافات بيننا، دي حاجة أنا باحاول أوصّلها لهم، لكن مش دايمًا بتوصل لهم، مش دايمًا بيفهموا حاجة زي كده. آآ، لكن باحاول أوض أوصّل لهم أوصّل لهم على قد ما أقدر، يعني أنا ف وأنا باكلِّمك دلوقتي دايمًا في بالي 2 أو 3، ف في علاقة دايمًا معاهم شِبه إن هي إيه، إن هي مش مش مش ر مش مستقرّة. آه، يعني زمايل في الشُغل وكده، كل واحد فينا بيفكّر بطريقة مختلفة، كل واحد فينا ليه طريقة كلام وأسلوب مختلف، فالاختلاف بيبدأ يظهر لدرجة إن إحنا ممكن نرفُض التعاون مع بعض في بعض الأحيان آآ، وأنا دي حاجة ما بتعجبنيش، إحنا المفروض نتعاون مع بعض، المفروض أساسًا آآ، شخصيتي وأسلوبي مع شخصيتك وأسلوبك يعملوا مع بعض توافُق والموضوع يتحسِّن ويبقى الت ت التعامل ما بيننا بأسلوب كويس، لكن مش دايمًا بالاقي ال الموضوع بيحصل بالصورة اللي أنا عايزها، مش دايمًا بالاقي الموضوع بي بي بيوصل لحَل بالصورة اللي أنا عايزها بالضبط، ممكن يحصل خلافات، ممكن تحصل مشاكل، وأنا دي حاجة ما باكنش عايزها الصراحة، باكون عايز لأ إن الموضوع يمشي بطريقة كويسة وما يحصلش أي خلافات ولا أي مشاكل.
إمم. آه. صحيح. صحيح، طبعًا يعني ده اللي المفروض الموضوع يمشِي بيه بشكل، بشكل طبيعي ولكن يعني واقعيًا مش كُلّ حاجة برضه ب ب بتمشِي بالشكل اللي إحنا آآ، يعني نِفسنا يمشِي بيه أو بالشكل اللي إحنا مخططينه وكده، و و ولكن يعني عايز برضه أقول لك على حاجات هتساعدك كتير ال ال الفترة الجاية، وهتكُون سبب كبير جدًا في إن الموضوع ي ي ي يتحسِّن بشكل كبير وهو فكرة حُبك لنَفْسك، يعني أول حاجة أنا عايز أقولها لك إن أنت لازم يعني تحب نَفْسك أكتَر من كده، وإن أنت ت تتقبّل نَفْسك آآ، زَي ما هي، يعني ولو كان حتى يعني كُلّنا طبعًا بيبقى فينا عيوب و والناس كُلّها طبعًا عندها عيوب بشكل أو بآخر، وده شيء يعني ما ما فيش شخص ما ما عندوش عيوب وكده. فأنا عايزك أول حاجة إن أنت تكُون آمم شخص مُحب جدًا لنَفْسك آآ، يعني دي حاجة مهمة جدًا إن إن أنت تعملها و وإن أنت ت تكُون بتدّي الحب ده لنَفْسك وده هيخلّ هينقْلنا للنقطة التانية اللي هي آآ، الثقة، إن أنت تكُون واثق في نَفْسك لمّا تكُون بتحب نَفْسك بشكل كبير و وعلشان برضه الكلام ما يكُونش عام ده هيؤثّر بشكل كبير إن أنت تكُون واثق من نَفْسك لمّا في أي علاقة صداقة أو يعني مع أشخاص حواليك سواء في العمل أو في ال يعني في البيئة اللي حواليك وكده، ده طبعًا هيكُون ل له تأثير كبير جدًا إن أنت هتكُون مُتمسِّك ب ب بأصالتك ومُتمسِّك بنَفْسك و وقِيَمك بشكل كبير حتى مهما كان لو في أشخاص مش متقبّلينها آآ، بعد كده حابب إن أنا أقول لك فكرة ال التقبُّل لازم آآ، إن أنت تكُون مُتقبِّل نَفْسك علشان تعرَف تتقبّل ال الآخرين يعني سواء كانوا أصدقاء أو كده، ولازم ال يعني أصدقائك يتقبّلوك يعني كما أنت أو يعني طبعًا هو مش لازم يعملوا كده لو هُم مش شايفين إن أنت الصديق المناسب أو حاجة زَي كده ل وده يعني مش معناه إن، إن في أي شيء سيء تجاهك يعني أو إن أنت آآ، مش شخص مناسب إن أنت تكُون صديق لأ، ولكن كُلّ واحد بي بيختار يعني حَسَب زَي ما بيقولوا يعني حَسَب دماغه، أو حَسَب رأيُه أو حَسَب ذوقُه و وده بي بيكُون يعني حاجة مهمة جدًا وحاجة ب بتساعدهم إن هُم ي يتكيّفوا مع حياتهم بشكل أكبَر، خصوصًا لو لقوا صديق يعني بي بيشاركهم نَفْس ال الإهتمامات ونَفْس طريقة التفكير يعني، فأنت شايف إن فعلًا ده يكُون يعني بيفرِق جدًا في حياتهم؟
فاهمك فاهمك. إمم، صحيح صح، صح. فاهمك. عندك حق. آآ طبعًا، طبعًا الموضوع ده بيفرِق جدًا في حياتهُم، إن هُم يكونوا مرنين بقدْر كافي، زي ما أنت قُلت، إن هُم يكونوا يعني على دراية بإن الموضوع بإن إن الاختلاف ده موجود كده، كده. أهم حاجة نقدَر نتعامل مع الاختلاف ده إزاي. أنت قصدك كده فعلًا، إن إحنا نقدَر نتعامل مع الاختلاف ده إزاي بطريقة كويّسة، من غير ما نجرَح بعض، ولا نضايق بعض، ولا واحد فينا يقول للتاني كلمة، يعني زي ما بيقولوا كده، مالهاش لازمة، آآ أو إن الواحد يضايق الطرَف التاني. لكن المو ممكن المشادّات بتحصَل شويّة لمّا الط طرَف من الأطراف يبدأ يعاند والّا حاجة، لكن ال لازم الطرفين يبقوا على دراية بقدْر كافي بأهمية التعاون، وفي نَفْس الوقت يعدّوا لبعض على قد ما تقدَر، زي ما أنت قُلت، بس برضه بييجي في بالي كده موضوع باكون عايز أعرَفه آآ أكتر في التعامل مع الناس اللي زي كده. هل دايمًا لازم أرضِي الناس كلّها، هل دايمًا لازم آجي على نَفْسي عشان الناس كلّها تبقى راضية، والّا حِتّة الرضا ده الرضا دي مش بتتحقّق بنسبة كبيرة، برغم علشان برضه اختلاف الشخصيات واختلاف الطباع؟
صحيح. بالضبط. طبعًا يعني هي فكرة يعني ت أنا متفهّم قد إيه أنت بتفكّر فيها، وبتكُون يعني آآ، زي ما أنت قُلت لي إن أنت شخص بتحِب جدًا ل أصدقاءك والأشخاص اللي حواليك، وبتسعى دايمًا إن أنت تكُون صديق آآ أو قرِيب يعني شخص كويس جدًا ليهُم، وشخص قريّب منهُم وكده، وبتحاول دايمًا بإرضائهم بالشكل ال الكويّس وإن أنت تكُون يعني شخص كويّس في حياتهُم يعني. فأنا شايف إن أنت فكرة إن أنت ترضيهم دي مش، يعني صعب إن أنت ترضي كل الناس، وصعب إن أنت تكُون عند حُسن ظَن الناس كلّها. طبعًا فكرة إن أنت ترضي شخص، آآ، لو هتقدَر تعمل كده، ولكن مش على حساب نَفْسك أو على حساب حياتك، يعني ما فيش مشكلة إن أنت ترضي الشخص ده، يعني خصوصًا لو كان الشخص ده حد من من أصدقاءك أو من معارفك أو من الأشخاص ال المهمّين جدًا في حياتك، ولكن فكرة إن أنت يعني تكون تضغَط على نَفْسك أو إن أنت ت تضحّي ب بحاجات في حياتك، إن أنت ت ترضِي الأشخاص ال اللي حواليك، طبعًا يعني ده مش هيكون، ممكن ما يكونش كافي بالنسبة لهُم على المدى البعيد، ويعني هيعُود عليك بال بالسلْب بشكل كبير، فيعني أنا ما أنصحَكش إن أنت تعمل حاجة زي كده.
إمم. فاهمك، فاهمك. هاحاول أعمل كده على قد ما أقدَر، وهاجرّب كل الحاجات اللي أنت قُلت لي عليها، وإن شاء الله تنفَع وتجيب نتيجة كويّسة، والوضع يبقى أحسن بكتير، وهاشتغل على كل النصايح اللي أنت قُلتها لي. باشكرك ب جدًا بجد على وقتك وعلى أسلوبك وعلى كل الكلام اللي اتكلّمنا فيه. شكرًا جدًا ليك.
العفو، أنا دايمًا هنا علشان مساعدتك وقت ما تحب.